Sim, isso realmente, agora que você falou, faz total sentido, né, porque sempre minha mãe e meu pai contou uma história que meu irmão, uma vez eles foram na praia e tudo, e eles perderam meu irmão na praia, sabe, e eles demoraram 5 horas para achar meu irmão ali e ficaram com super medo e tudo. Eh, eu não sei se isso realmente fez, né, eles terem uma atenção maior com meu irmão ali, em tudo. E agora que você falou isso, fica um pouco claro que, se eu não conversar realmente, eh, vai ficar difícil de eu entender o que realmente acontece, né, porque faz anos que eu estou com essa dúvida, assim, e não encontro uma solução, sabe? Eu vou adotar isso. Você acha que se eu conversar com os meus pais, assim, eu devo ir mais pela pela conversa ali com minha mãe? Para depois ela conversar com meu pai e tudo? Ou com os 2, ali, seria melhor?
Aham. Aham. Aham. Uhum. Aham. Aham. Isso. Isso Sei. Eu ah, é. É, eu acho, assim, que se tu puderes conversar com os 2 seria bem bacana, porque, a a ta franqueza, a emoção pode vir à tona, todo o seu tempo de mágoa pode vir à tona, e eles podem enxergar um filho que eles não estão vendo, no sentido de um filho que tá carente, um filho que sentiu ausência de pai e mãe muitas vezes, que sentiu uma diferenciação entre filhos e isso para um pai e para uma mãe, dói demais. Então, seria muito legal se tu pudesse conversar com os 2, e abrir teu coração: "Olha, eu precisava muito desabafar, entender o que é que aconteceu, porque é assim que eu me sinto na na nossa família, sabe". Tu precisa falar para o teu bem, porque se é algo que tá aí dentro de ti, tu vê alguma situaçãozinha aí já te, hum, né, mexeu contigo, muito séria, eles não têm noção disso.
Uhum. Uhum. Aham.